"पूछूँ तो मैं ज़रा।" तो ये गाना मतलब एक कॉलेज की लड़की को वो छेड़ रहे हैं और किसी तरह से मतलब अ, मैं छेड़खानी बिलीव नहीं रखता। पहले ये कह दूँ मैं डिस्क्लेमर। <chuckles> तो लेकिन जिस अंदाज़ से ये गाना दिखाया गया है, चुलबुली अदाएँ शाहरुख़ खान की। अ, शाहरुख़ खान पे ये शायद आप पहले एक बार बताइए मुझे। <chuckles> तो जी। हाँ, तो ये बहुत किस तरह से उन्होंने गाया और किस तरह से मुझे वो पल याद आ रहे हैं। और कहीं न कहीं गार्डन के अंदर ये शायद फ़िल्मांकन हुआ है, अलग-अलग जगहों पर फिल्मांकन हुआ है। तो ये गाना शायद मैं ज़रूर आपको याद मतलब यही गाना याद आया मुझे, इसके बारे में।
<laughs> जी, जी, जी, बिल्कुल शाहरुख़ खान पे ही है। और ये डीडीएलजे का सॉन्ग है। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वो जो एक जो जैज़ और जो मतलब ड्रम स्टिक्स की जो वाइब है इस गाने में, वो बिल्कुल मेरी नज़र के सामने है। और शाहरुख़ खान से भी मुझे याद आया कि जिस तरह का गाना मैं अ, ढूँढ़ रहा था, वो है कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। <chuckles> अब मैं तो कहता हूँ, कुछ और नहीं, तो अगर आपको ये गाना याद हो तो आप सुना दें इसकी 2 लाइनें। <chuckles>
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। ओह! <laughs> अच्छा चलिए। जी, जी। हाँ, दि ये गाना तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने अच्छा किया ये बता के मुझे। मुझे "बाज़ीगर" फ़िल्म याद आ गई है। <laughs> तो अ, द शाहरुख़ खान का वो क्लब वाला गाना सुना होगा आपने कि "तू मेरी दिल लगी, दिल को जलाने लगी। दिलरुबा"
अरे, अरे, अरे क्या बात है, क्या बात। हुँ।
"तू मुझे नखरे दिखाने लगी।"
क्या बात है। <chuckles> क्या
<chuckles> अनु मलिक जी ने ये गाना गाया है। और अनु मलिक को अगर मैं पर्सनली कहूँ ना, तो मैं उन्हें गायक नहीं मानता। लेकिन हाँ, कुछ बेहतरीन गाने ज़रूर उन्होंने गाए हैं फिर भी। <chuckles>
<chuckles> हाँ, हाँ। मैं थोड़ी-सी माफ़ी चाहूँगा, मेरे दोस्त। ये अनु मलिक साहब ने कंपोज़ किया है गाया है इसे या तो कुमार सानू या बाबूल सुप्रियो ने है। जहाँ तक है, कुमार सानू ने गाया है। हाँ, बट इसमें एक चंक आता है, "मैं मिला तू मिली, मैं मिला तू मिली, तू मिला मैं मिली, दुनिया जले।" ये जो है, ये अनु मलिक साहब ने गाया है। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, अ, आप गाते बड़ा सुंदर हैं। आप गा रहे थे, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं बस मतलब पूरा गाना सुन लूँ आपसे।
जी। अच्छा, अच्छ जी, हाँ, जी। <laughs> अच्छा, समझ गया। जी, शुक्रिया।